Oke. Nah kalau dari aku sendiri ya, Kak. Pertama tuh, awal banget aku tuh suka dengan aura mereka yang selalu positif. Jadi tuh mereka, eee, menurut aku ya, mereka enggak pernah nyinyir di social media gitu, dan menurut aku, eee, apa ya, influenser-influenser yang enggak pernah nyinyir itu adalah salah satu contoh yang baik untuk diikutin, karena kalau misalnya influenser yang kita ikutin tuh suka nyinyir, kan kayak gimana ya, Kak, kayak kita kok mengidolakan orang yang salah gitu, itu awalnya banget. Nah terus yang ke-2, gayanya mereka tuh memang pas di aku. Jadi mereka walaupun udah ibu-ibu, udah punya anak, tapi gaya, cara berpakaian yang mereka pakai tuh tidak, apa ya, Kak, tidak membuat me benar, betul. Jadi tidak menuakan usia mereka gitu dari cara mereka berpakaian gitu, Kak.
Tidak monoton atau up to date juga gitu? Heeh. Oh, gitu. Oke oke. Oke. Nah biasanya Kakak ngikutin mereka tuh di setiap platform social media-kah? Atau, eee, di soial media tertentu aja?
Oke. Kalau dari aku pribadi ya, Kak, aku tuh ngikutin mereka dari kalau Tasya Farasya tuh aku lebih banyak mengikuti dia dari Instagram. Nah kalau Abel Cantika tuh aku ikutin dia dari Instagram dan dari TikTok juga, Kak, tergantung mana yang lebih sering aku pakai gitu, Kak, tapi karena sering aku, apa ya, sering aku like dan mungkin dari algoritma aku juga mengetahui bahwa, oh aku sering mengikuti orang ini loh, aku sering menget eee, ingin
Oke. Oh, iya. Jadi sering muncul di beranda Kakak ya, eee, orangnya? Heeh, oke.
Benar. Jadi jadi di platform-platform tersebut tuh sering memunculkan mereka-mereka gitu, Kak. Nah jadi aku juga sering mengambil referensi-referensi. Contohnya kayak contoh makeup apalagi mereka juga kan, eee, makeup artist yang bagus kan.
Wah, iya nih benar makeup heeh, makeup Kakak jadi jadi juga kayak elu mencontoh di yang ada di social media gitu, Kak, ya?
Benar.